Вот, может быть, ты сможешь мне что-то посоветовать в моей ситуации? М, я перешла на удалённую работу, и у меня сменился распорядок дня. И вот пока он, э, стал намного менее эффективным, я как-то не могу войти, ам, ну, найти вот себе какую-то рутину, какой-то график или не могу его, то есть я его представляю в голове, но я не могу его, как бы, придерживаться. М, до этого я никогда не работала на удаление, то есть я всегда работала в офисах на полную, вот, занятость, то есть, эм, это вот понедельник, с понедельника по пятницу, с 8 до 5. И, эм, там, м, хочу-не-хочу я идти на работу, где-то, ам, где-то устаю. То есть бывало, где-то я более эффективна, где-то менее эффективна, но я всегда была в офисе на рабочем месте. И поэтому там как бы не получалось как-то, м, ам, отвлекаться на какие-то другие дела, что-то своё делать, где-то паузу брать, ну, дольше дозволенного. То есть, конечно, обеденный перерыв там, к как бы, ну и так, эм, всё. И когда я перешла на удалённую работу, мало того, что она, а, дома, но плюс там ещё нет такого, как бы, графика, а, фиксированного. То есть это, как бы, такая, м, работа, где я просто есть вот, ам, дедлайны, там, вот проекты, их нужно доделывать, и они довольно-таки, <tsk> ам, ну, как бы, м, редкие, то есть там, м, раз в месяц, может быть, 2 раза в месяц. И вот, э, моя какая-то склонность к прокрастинации, вот это тоже не, э, не, помогает этой ситуации, потому что я начинаю дома, пытаюсь работать, и я то отвлекаюсь на какие-то д дела домашние, а, то я не могу как-то вот собраться, то потом, а, там встану, где-то отойду, что-то поделаю, и никто вот не смотрит, то есть, н не стоит у меня над душой, и, ам, вот у меня какая-то такая, не знаю, м, расхлябанность <chuckles> в работе появилась. И потом, что случается, когда уже подходит вот этот дедлайн, я начинаю сидеть там просто, э, пару дней и ночей, вообще не вставая, потому что вот уже сроки поджимают, и всё, и некогда. То есть, вот, надо делать кровь из носа. И вот из-за этого этот график, он очень такой, э, ну, м, как-то мне он очень не нравится, потому что я, когда я малоэффективно работаю, но я в это время тоже, как бы, не отдыхаю, то есть это не мой выходной день, а я просто мучаюсь, что я как-то не могу там к работе приступить и всё думаю: "Сейчас начну, сейчас начну". Но когда уже дедлайны подходят, и я просто сижу, то тут я тоже, конечно, не расслабляюсь, не отдыхаю, а тут я, наоборот, чересчур стрессую. И вот мне это не нравится, и я как-то не знаю, ам, вот, что мне с этим поделать.
Да, я тебя очень хорошо понимаю. Действительно, когда человек привыкает к определённому распорядку дня, например, к офисной работе, когда есть чёткое понимание, во сколько рабочий день начинается, во сколько он подходит к концу, то таким образом очень легко себя организовать, чтобы продуктивно работать. А ты знаешь, когда тебе нужно отдохнуть. А при переходе на удалённую работу действительно первое время может быть, а, некий дисбаланс, отсутствие понимания, как всё-таки выстроить эту свою рабочую рутину. И, м, с такой ситуацией действительно сталкиваются многие люди. Но расскажи, пожалуйста, что вот, наверное, основное в данной ситуации для тебя является сложностью? То есть тебе сложно, э, выстроить именно какую-то свою рабочую рутину, дисциплинировать себя? А, возможно, тебе не хватает какой-то мотивации или контроля со стороны какого-то начальника, например?
<tsk> Да, вот, э, я думаю, что это ты точно подметила- это вот именно вопрос самодисциплины и вот то, что контроля. Я так всегда привыкла, что я, как бы, ну, всегда на виду, и ты всегда должен, то есть, хочешь не хочешь, там, бывает, я иду на работу, ну, как бы, иногда не выспавшись, но ты вот должен. И это вот меня вот так подстёгивало. И я такой человек очень ответственный, поэтому я вот перебарывала и делала это. А вот сейчас я ещё, допустим, как бы, могу ночью, там, поздно лечь, если я заработаюсь, и потом мне утром тяжело вставать. Или, допустим, я проснулась, там, начала делать работу, но вот чувствую себя вялой, и как-то мне трудно себя заставить. И моё рабочее место- оно получается у меня же в спальне, и, то есть, тут же рядом, как бы, кровать. То есть, ну, в офисе, конечно, таких даже нет как-то возможностей: ну, стул- и всё, нигде не приляжешь так особо. А здесь так думаю: "Ну, вот сейчас я прилягу, там, вот на 5 минут, что-то я вот, прям, притомилась". Ну и могу вот прилечь, там, на полчаса, там, на час уснуть. И потом вот проснуться, и никто, да, не, э, не контролирует. Э, и поэтому как-то у меня, ам, вот, да, самодисциплина очень в этом, м, плане страдает.
Да, я тебя очень хорошо понимаю. Даже психологи говорят, что рабочее место рядом с со спальным- это, ам, ну, не очень хорошая идея, потому что, а, мозг воспринимает всё-таки спальню как место, где он отдыхает. И, соответственно, в такой атмосфере очень трудно бывает сосредоточиться и заняться какими-то рабочими задачами. Поэтому, м, а, если у тебя есть возможность, а, попробовать поменять своё рабочее место, например, хотя бы перенести его на кухню и, а, работать там, то это может немножко поменять твоё ощущение внутреннее. И, возможно, ты будешь работать более качественно, более эффективно. И также ещё один способ- это составить себе, а, какое-то расписание. То есть, а, ты должна, м, например, взять, м, листок бумаги, или можно сделать это в телефоне, и написать, что, скажем, там с 9 часов утра до 6 часов вечера у меня работа, а, н например, с 2 до 3- обед. То есть, когда ты будешь сверяться с этим вот планировщиком, с календарём, ты будешь понимать, какие тебе часы стоит работать, и это, ну, нужно делать обязательно, не отвлекаясь, потому что это твоё рабочее время. А когда ты можешь расслабиться, отдохнуть и заняться какими-то своими делами? Вот как ты думаешь, было бы это для тебя эффективно?
Мгм. Мгм. Ну, вот ты знаешь, я точно могу попробовать перенести своё рабочее место. У меня вот, в принципе, есть такая комната, которая могла бы просто вот быть, а, ну, как, м, офисной комнатой. Ам, и это, м, я думаю, ам, точно может мне помочь, чтобы хотя бы я, м, без конца не ложилась на кровать. А насчёт вот графика, да, н н и, вот знаешь, у меня, в принципе, есть представление графика. Меня просто, вот знаешь, м, многое что отвлекает ещё, потому что я как бы дома. То есть я думаю: "Вот сейчас я в в 8 сажусь и делаю". И потом я, знаешь, смотрю: "Ой, тут надо вещи убрать или там крошки где-то лежат, щас там, вот пойду протру". И вот какие-то вот такие совершенно <chuckles> какие-то случайные вот, э, вещи. Я на них просто э, потому что вот, опять же, если я в офисе, то там ничего нет моего личного как бы такого, ну, я и ничего не могу делать, вот кроме как работы, а только вот мой стол там и компьютер. Ам, дома вот я думаю: "Ой, щас вот как раз заодно там вот пойду стирку закину". И мне кажется, что это всё такое вроде как, ну, маленькое, что оно щас, ну, что там, м, вот 1 минуту займет, то есть, а вроде как это не займет. Но оказывается, потом я одно сделаю, потом второе иду делаю, третье, и вдруг раз, и 30 минут вот я там ходила, что-то делала, какие-то, м, приборки, заготовки. И вот эти, бесконечные, э, какие-то такие перерывы незапланированные, а, вот мне кажется, что я, наоборот, м, с буд ну, стараюсь быть более эффективной, но получается, получается не так.
Мгм. Да, действительно, дома очень много отвлекающих факторов. Э, я тебя прекрасно понимаю. А если тебе попробовать, а, поработать хотя бы, ну, какое-то время, пару дней, например, из, а, какого-то кафе? Очень многие фрилансеры так и делают. Они отправляются в какое-то уютное кафе, где их никто не беспокоит и где нет, там, грязной посуды или горы одежды, которую нужно закинуть в стирку. И можно просто заказать себе чай, кофе, а, и за компьютером в уголке сидеть, заниматься какими-то рабочими проектами. Конечно, не обязательно целый день на это тратить, но хотя бы там 3 часа неотрывного вот такого рабочего времени, возможно, совсем, а, поменяет качество твоей работы, м? Что ты думаешь по этому поводу?
<chuckles> <tsk> Ну вот, ты знаешь, я вот, кстати, никогда это не пробовала. Я вот, э, ну, как бы, зн слышала об этом, где-то видела, что люди так делают, но я почему-то даже не, ам, не знаю, как-то даже это не рассматривала, потому что думаю: "Ну, вроде как чё-то у меня дома есть". Хотя, наверное, это стоит, ну, хотя бы попробовать. А, бе я думаю, хуже не будет, если действительно меня там, м, никто не будет отвлекать, и не будут отвлекать домашние дела, просто будет смена обстановки. Ам, но я думаю, что это стоит, ам, точно попробовать. Это было бы интересно.
Да, ль Да, действительно, можно попробовать и понять, насколько для тебя это комфортно, а если нет, тогда, а, ну, вернуться и просто, м, дома какое-то занять место менее отвлекающее, не связывающее тебя с, а, отдыхом, сном. И, м, еще можно попробовать хотя бы временно попросить какого-то близкого человека тебя контролировать. Ну, то есть ты привыкла, что у тебя есть какой-то там старший менеджер или руководитель, который следит за т качеством твоей работы. Можно просто писать какие-то отчеты своему близкому человеку, или можно, а, какое-то подобное приложение скачать, где ты будешь просто вот отчитываться, н что вот я там поработала с 12 до 3, я сделала то-то и то-то. А можно даже завести какую-то свою страницу, н в социальной сети, н закрытую или открытую, тут, э, не так важно. Где ты будешь вот публиковать, а, какие-то свои отчёты, и таким образом у тебя будет, а, ну, развиваться вот это чувство, что ты все-таки, м, работаешь, несешь несешь за это ответственность, и что, а, ты, м, отчитываешься за то, что ты успела проделать.
М. Мгм. Да, ты знаешь, вот мне кажется, вот этого мне и не хватает. Вот когда я вот я стала сама себе <chuckles> ты как бы начальником и всем, то вот мне некому отчитываться. И я, а, видимо, к этому настолько привыкла, настолько это мне давало вот эту структуру, что я думаю, что вот это точно м, у меня есть, э, люди, вот, которые я могла бы вот так отчитываться, и, а, я думаю, что, ну, для начала я это точно попробую, пока я, может быть, не войду вот в этот, ам, режим вот на такой регулярной основе и, может быть, потом это само собой как бы уже станет, э, менее, э, таким необходимым. А, ну, спасибо тебе большое за такие ценные советы, очень много разных вариантов вот теперь я вижу, которые я могу попробовать, и я думаю, что, м, ам, я теперь более буду качественно работать, вот придерживаясь этих советов.
А, конечно, начиная с малого, не ругай себя, и постепенно новые привычки встроятся в твою рутину. Если что, обращайся.
Спасибо.